Aujourd'hui? Heu, non. <laughs> Bah, voilà, non, non, si ça m'arrive <chuckles> ça m'arrive mais non, je j'ai pas le temps déjà, mais zé mais j'ai mes périodes, ouais, où où là, oui, je cui je sais pas pourquoi c'est par période où, heu, beh, je cuisine, heu, le plat, le dessert, je cuisine tout
<laughs> Bah, ça a le mérite d'être clair comme ça. Ben, pourquoi tu cuisines pas alors? <chuckles> Ouais.
mais ça dépend du temps, je pense, de mon état d'esprit, de plein, plein de choses. Non, aujourd'hui, mon fils est grand alors, heu, j'aimerais bien que lui me cuisine un peu. <laughs>
Ah bah, voilà, après tout, heu, ben, oui, tu as raison, faut un petit peu, heu, un juste c'est un juste retour des choses comme dirait l'autre.
<chuckles> Je lui ai beh, c'est ça, je lui ai pas appris à cuisiner pour, heu, pour ne pas qu'il me cuisine. <chuckles>
Ah, mais tu tu tu tu lui as appris quand même? Chose.
Ah oui, je lui ai tout appris. Ah oui, oui. Oui, oui, oui.
Et tu avais jamais parlé de la rhubarbe?
<clears throat> Eh ben, écoute, je me demande même si lui a déjà, heu, goûté, heu, la tarte à la rhubarbe, tu vois? Je
Ah ben, tu vois, ça, ça pourrait être une, heu, une expérience intéressante à vivre, heu, dans ta petite famille à 2?
Ouais, tout à fait. Tout à fait.
Hein? Un genre de dire: «Bah voilà, moi, heu, je me souviens de la rhubarbe». «Ah maman, c'est quoi la rhubarbe?» Eh ben, é tu sais à quoi ça ressemble la rhubarbe, au fait? Ah quand même! Enfin tu sais que c'est pas des oui oui, bah, évidemment je suis une grande jardinière, mais j'ai jamais essayé de faire pousser de la rhubarbe encore. Il paraît que c'est facile.
Mmh. Heu, hein. <chuckles> Oui, oui, oui. <chuckles> Toi aussi? <laughs> Moi non plus, ouais.

Ah ouais? Bah, écoute, heu, peut-être je vais déjà je sais pas à quelle période il faut, mais je vais je vais me renseigner parce que ouais. Mmh. Ouais. <laughs>
Ouais. Mais moi aussi, figure-toi. <chuckles> Je vais faire des essais. Alors, je sais pas si ça pousse, heu, là où je suis, mais heu, du coup, ça a un petit peu attisé ma ma curiosité. Bien que je ne sois pas une grande fan. Ah je dis ça, mais j'ai un souvenir, tu vois de la rhubarbe? Donc il y a sûrement des petites choses à à des petites pépites à trouver autour de la rhubarbe, et c'est décliné ce produit-là en en en plusieurs choses, quoi.
Ouais, ouais. Mmh. Mmh. Mmh mh. Heu, ouais. Ah Exact, et tout à l'heure tu me parlais de la confiture, tu tu aimes?
Ah, bah, écoute, c'était ouais, heu, disons disons qu'il y a des il y a d'autres confitures que je préfère. Voilà. Je vais pas dire: «J'aime pas», mais c'est vrai qu'à choisir, je partirais plutôt sur, heu, de la mûre, enfin sur des sur des petits fruits rouges, ça moi ça j'adore, tu vois?
Mouais, d'accord. Ouais. Pas ta préférée. Mmh. Ouais, moi aussi j'aime beaucoup. <chuckles>
Mais- mais en, tu vois? En parlant, là, j'ai le goût de la rhubarbe, heu, qui me revient
Hein hein, tu vois? <chuckles>
alors pas l'odeur. Ah si, c'est un petit peu acidulé dans ma dans ma mémoire, donc, heu. Tu arriverais, toi, à essayer de de décrire, heu, l'odeur de la rhubarbe?
Heu Expliquer, heu Ouais, heu, alors ça c'est compliqué hem. Ouais, c'est c'est acide au ouais. <groans>
Ouais, je sais, c'est un exercice pas simple, mais ferme les yeux, imagine que tu as ta tarte à la rhubarbe juste, heu, sous le nez, et essaye de retrouver, heu, l'odeur.
Mmh. Mmh mh.

Alors, hem je sais pas, heu, au au niveau gustatif comme tu dis, c'est un peu acidulé, mais justement je pense que, heu, les tartes, heu, à la ur à la rhubarbe sont faites, heu, avec du sucre hein, heu, donc heu donc heu, donc c'est sucré en bouche hein, heu, c'est voilà.
Ouais. Ouais, mais c'est peut-être, heu, le côté acidulé, c'est peut-être rehaussé par l'ajout de sucre, peut-être? Je sais pas, mais mmh.
Ouais, tout à fait et je p je sais je saurais pas, c'est vrai que c'est dur d'e d'expliquer un une odeur. Ouais, c'est pas simple, mais en tout cas, c'est c'est vraiment enrobant. C'est, mmh, je sais pas comment te dire, c'est, heu
Hein, c'est pas simple, hein? Ah! Non, mais je comprends ce que tu dis. C'est une jolie métaphore, parce qu'effectivement, je trouve que c'est une odeur assez ronde.
Mmh. Ouais c'est ça, exactement, tout à fait, donc heu, voilà, ça ça te prend direct et et alors, heu, ouais comment. C'est ni le sucre, ni, heu, l'acidulé qu'on sent c'est on pourrait croire qu'on sent, heu, un chandre, heu, je sais pas, <laughs> heu
Tu vois? Ouais. Ouais. Non, mais c'est intéressant comme exercice, écoute. On devrait faire ça plus souvent, mais tu imagines ne serait-ce que pour le vin, on a développé tout un tas de mots pour décrire un un goût par exemple, mais aussi au nez, ce que ça peut évoquer, heu, j je trouve que c'est un ouais.
Ouais, <chuckles> tout à f Mmh mh. Mais oui. Mmh mh. Mmh mh. La f la force? Non, on va dire que ça ça évoquerait plus, heu, une saison, heu, printanière, pourtant je ne suis pas sûre que ce soit du printemps, heu, ou même tu <chuckles> hem, voilà, une, heu, c'est chaleureux, c'est, hem, c'est pas, heu, fort, heu, c'est pas
Ouais, je peux pas te confirmer ou infirmer, je sais pas. <chuckles> Mmh mh, c'est doux, ouais.
C'est plutôt doux, mais enrobant, présent. Mmh.
Ouais bah, écoute, heu, maintenant que tu le dis, effectivement ça me revient et c'est c'est un peu cette idée cette idée là qui me revient aussi, bizarrement, et tu sais à quoi ça ressemble la rhubarbe?
Mmh mh. Mmh. Ouais, c'est ça.